Ja, bei mir ist das tatsächlich 'n relativ, ähm, schwieriges Thema, weil ich habe ja ADHS und äh, entsprechend treffe ich sehr gerne mal impulsive Entscheidungen und gebe halt Geld für völlig unnötige Dinge aus, von denen ich in dem Moment glaube, dass ich sie brauche oder vielleicht gebrauchen könnte.
Oh, hast du 'n Beispiel?
Ähm, na ja, ich glaube, das beste Beispiel ist, aber das kennt, glaube ich, fast jeder: Ich war gestern bei IKEA <chuckles> und
Ah ja, okay, ja, die Falle. Ja. <giggles>
ich ich habe dann äh, ich habe hinterher auch mal 'n Bild von meinem Einkaufswagen gemacht und dann, äh, äh, also, das Caption drunter geschrieben: „Ja, nicht im Bild. Das, weswegen ich überhaupt“ Greift einfach hier und da und da z kaufe dann halt 'n einzelnen Teller oder halt irgendwie so 'ne so 'ne Plastik äh, B Box, wo man dann so Sachen reintun kann. Ähm, als ob das bei mir irgendwie was bringen würde, ordnungstechnisch. Äh, dann habe ich irgendwie so so f noch irgendwie 'ne Lampe für die Küche gekauft, ohne vorher mich überhaupt zu vergewissern, dass die in die Küche passt und Spoiler: Tut sie nicht. Ähm, aber es hätte ja bitte?
Mhm, ja. Ja. Oh, aber brauchtest du die Lampe? Brauchtest du die Lampe?
Na, ich habe halt in der Küche habe ich z ich habe da 2 Lichtschalter und ich habe halt eine Deckenleuchte und ich habe halt eine Wandleuchte und die ist kaputt und die wollte ich austauschen.
Ah, okay.
Aber die hat halt ihre eigenes s Ja, das das war dumm von mir, das spontan anzukaufen. Ähm, hm.
Okay.
Ne, aber, ne, grundsätzlich ist bei mir ganz schlecht. Bei
Okay. Sparen. Ich finde es aber manchmal auch schwierig, wenn ich ehrlich bin. Also, wenn das Budget wirklich eng ist, dann gebe ich eigentlich kein Geld aus. Also, weil wenn ich das Geld nicht habe, dann kann ich's ja auch nicht ausgeben und dann sind wir ja wieder bei unserem anderen Thema, über das wir uns ja unterhalten haben, Thema Schulden.
Mhm. Mhm. Mhm, genau.
Und das also, ich finde, das ist so das Dümmste im Grunde genommen, was man eigentlich machen kann. Also, wenn man weiß: „Okay, ich habe nicht so viel Geld“, und dann trotzdem das Geld sozusagen für Produkte ausgibt, die gar keinen Mehrwert erfüllen und ja, und am Ende ist man dann verschuldet oder hat kein Geld für Dinge, die wirklich notwendig sind. Hm, ansonsten versuche ich aber schon also, das, wofür ich halt wirklich Geld ausgebe, ist so Essen im Grunde genommen, wenn ich ehrlich bin. Also, mir ist es schon wichtig, dass ich Dinge esse, die ich auch mag und ich versuche zu sparen, natürlich, aber manchmal lasse ich mich doch so bisschen, ja, überzeugen davon. <chuckles>
Mhm. Mhm. Ja. Mhm.